Mình thấy vẫn nhìn nhận là đây là một văn hóa không lành mạnh. Cái điều này nó khuyến đúng rồi, điều này khuyến khích việc trả lương thấp đối với cả các nhân viên phục vụ ở các nhà hàng.
A ha, không lành mạnh hả? <chuckles> A. Ừm. À, khuyến khích trả lương thấp hả? Thì, à, lương thấp thì mình không gõ nha, nhưng mà mình nghĩ là nó trả đúng cái lương, gọi là, cái pay rate của cái thu khu vực đó, có nghĩa là nhà hàng mà nó thuê người thì nó sẽ không thể nào mà nó trả thấp hơn cái cái cái cái mức mà quy định của nhà nước được, thì nó vẫn là, sao ta, ờ, tuân theo luật pháp mà, phải hông?
Đúng rồi, thế Ừm. Vẫn là lương tối thiểu.

Mình đi có 4 người.
À, bạn đi 4 người ha? Thì, à, thì lúc đó là bạn phải cảm giác là, sao ta, cảm giác như thế nào? Bạn có cảm giác nó giống như là bị cướp tiền hông, hay là sao?
Mình thấy là đã phục vụ nhà hàng thì phải luôn tính toán th thế nào để cho đơn giá ở trên menu sẽ có luôn cả phí phục vụ ở trên đấy. Như là nước mình là sẽ như vậy, hoặc là thỉnh thoảng nước mình thì mới có trường hợp bao gồm phí phục vụ.
Ừm. Ừm hứm. Đúng, cho nên là bạn thấy, a À há. Cho nên là bạn thấy không vui, phải hông?
Ừm, đúng rồi.
À, rồi sau đó là bạn xử lý như thế nào?
Thì mình lúc mình trước khi đi mình đã biết trước được cái này rồi, nhưng mà mình không ngờ là lại yêu cầu tip nhiều như vậy.
Ừm hứm.